Cada um para o seu lado, né, você não é obrigada a ser amigo da pessoa, porque foi um relacionamento seu, não ué.
Uhum. É porque, assim
Amigo tem outra conotação. É, um conhecido, mas não amigo.
Uhum, é porque, assim, a gente troca, confidências que ele que ele não troca com as melhores amigas dele, então, tipo assim, ele me conta segredos e tudo mais, então, assim, eu sinto que
Então, você é um coaching.
Como assim?
É um coaching dele, pra ele contar as coisas, entendeu? Será, que não tá confundindo as coisas?
Hum.
E tem que decidir o que que é. Essa insegurança dele, tem que ser trabalhada também
Pois. Uhum.
porque, senão, vai ficar sempre a pulga atrás da orelha "quero ser amigo. Te amo, mas quero ser amigo". Aí passa uma pessoa Não, realmente incomoda, fato de você ter olhado. Mas tem que ver se isso te faz bem viver essa insegurança, com alguém?
Uhum. É, porque o relacionamento ele um relacionamento ele ele traz inseguro ele traz insegurança, né? Quer dizer, descu perdão, o contrário. Um relacionamento saudável ele traz segurança, né.
Tem que ver até que ponto tá te incomodando. Ah. Segurança, ah bom! Eu já ia falar: "Não, não é possível, conviver com insegurança, a essa altura do seu campeonato. Não!"
Uhum, isso. É, 33 anos de na vida, já fui casado, ele também já foi casado, tem vinte e nove anos, acho, assim Uhum.
Sabe? Exata Pois é. Vai tá vivendo coisa de adolescente?
Sim, <clicks tongue> olha, gostei des gostei dessa fala: "Pra que tá vivendo coisas de adolescente?".
De adolescente? Não agora o ego não é Simples, assim.
Uhum.